Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih kayak kisaran kisarannya aja nggak apa-apa. Total pengeluaran per bulan kamu buat online shopping itu sampai kira-kira berapa?
Iya. Mhm. Boleh. <laughs> Agak dalem nih sepertinya. Eee, kalau untuk belanja ya sebetulnya sih balik lagi ke budget. Jadi aku sama istri itu biasanya udah nge-budget-in tuh dari, eee, apa, pendapatan kita sebulan kita, eee, sisihin buat belanja atau buat dalam tanda kutip, eee, apa namanya, <tsk> eee, "personal reward" ya. Nah, itu kita kita pisahin sih biasanya ya beberapa juta gitu ya, nggak nggak nggak besar sih tapi kita, eee, pisahin gitu. Jadi kalau biasanya istri kan ya beli tas, beli sepatu gitu ya udah paling heeh, paling umum banget gitu sama, eee, cewek-cewek dibeli.
Eee, heeh. Mhm. Oh, heeh. Mhm. Oh, gitu, mhm. Heeh. <chuckles> Soalnya kan ada tuh yang, eee, sampai ada promonya tuh beras, sembako, minyak gitu. Itu kan juga ada yang belinya tuh dari online gitu, jadi kayak kalau, eee, apa namanya, eee, pengeluarannya pun membengkak karena, eee, memang semua kebutuhan sudah dari online itu, eee, kata aku sih wajar. Kamu sampai kayak gitu juga nggak?
Gitu. Mhm. Eee, Istri itu. Itu tugasnya istri. <chuckles> Itu tuga tugasnya istri.
Oh, isi gitu? Oh, gitu, berarti sembako itu akun ri istri ya? Heeh oh.
Iya, s eee, soal belanja bulanan sabun, sampo, odol dan lain-lain lah pokoknya kebutuhan di rumah sampai ke tisu dan lain-lain gitu ya, eee, itu istri itu yang belanja dan dia udah tahu toko-toko yang memang harganya murah dan gratis ongkir gitu. Kalau kalau aku sendiri sih lebih ke barang-barang yang, mmm, <tsk> bukan untuk di rumah sih sebetulnya ya kayak aksesoris terus juga, eee, sparepart gitu.
Mhm mhm. Mmm, ah. Ah. Oh, sparepart kendaraan gitu, emang hobi atau emang karena maintenance bulanan karena emang harus diservis setiap bulan?
Eee, pada dasarnya sih hobi sih, Kak. <chuckles> Jadi, iya sparepart mobil, sparepart motor terus juga, eee, seputaran elektronik ya laptop, handphone tuh aku memang, emang, eee, seneng gitu ya hobi sih.
Hobi, oke. Hmm. Oh, pe kalau boleh tahu platform favorit kamu apa?
Gitu untuk belanja-belanja.

Wah, banyak banget kalau soal, eee, bi belanja online, eee, sebet sebetulnya tuh, eee, aku tuh udah mulai belanja online di marketplace tuh dari tahun 2015-an, atau dua ribu enam belasan gitu, ya sekitar 2015-2016. Nah, <clears throat> mulai belanja dari kebutuhan sehari-hari sampai, eee, pernak pernik aksesoris, sampai spare part mobil, spare part motor, itu semua di marketplace gitu. Jadi banyak banget dan sering banget, heeh.
Hu apa tuh apa tuh? Mmm. Oke. Wah. Se wah, seberapa sering kamu heeh. Mhm. Eee, apa nama
Sering banget sih.
Eee, sering banget kayak setiap hari ada paket gitu nggak, sampai kayak gitu nggak? <chuckles>
Mungkin boleh dibilang seminggu itu bisa 2, 3 kali, eee, ada kurir datang ke rumah. <chuckles>
Wah. Berarti udah kenal banget ya sama ku abang kurirnya ya berarti. <chuckles>
Iya jadi jadi udah udah hafal mereka kalo ke rumah itu naruhnya di mana gitu naruhnya di rak sepatu di depan, gitu. Jadi nggak perlu ketok-ketok lagi teriak-teriak paket gitu, kecuali kurir baru mungkin ya atau kurir yang biasa nganter itu nggak masuk atau sakit gitu ya, sampai kenal kok sama kurirnya. Dan juga selain aku, eee, belanja online, eee, keluarga juga ikut belanja online, jadi sering banget sih gitu.
Mmm. Mmm. Ah. <chuckles> Oh, eee, nitip di kamu atau mereka juga punya, eee, frekuensinya sendiri?
Tergantung, kalau misalkan, eee, di aku diskonnya lagi banyak biasanya pada nebeng ke aku tuh. Tapi kalo ada, eee, anggota keluarga, istri, atau saudara yang lagi nginep terus, eee, mereka punya diskon lebih besar ya biasanya pake punya mereka sih gitu. Tapi, eee, biasanya pake punya aku atau punya istri gitu. Karena memang kita
Mmm. Oh. Mmm, sampe udah paham sama logaritma diskonnya ya. <chuckles> Oh, iya. <chuckles>
Oh, iya iya iya. Pokoknya gini, eee, kalau kita udah mendekati tanggal bulan itu yang sama satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat, itu pasti ada harbolnas atau flash sale, Kak. Nah, jadi udah siap-siap tuh kita kalau udah deket-deket tanggal segitu gitu ya, udah udah yang sama-sama gitu kembar tanggal dan bulannya kita udah mulai ngincer nih, "Wah, belanja apa nih ya?" <chuckles> Karena diskonnya gede yang pertama, terus yang kedua kalo pas lagi live itu lebih gede lagi diskonnya. Biasa, aku tuh kalau lagi live gitu, eee, belanja itu diskonnya bisa hampir, mmm, 50% loh.
Wah, oke. <chuckles> Ah. Mhm. Mmm, ya ampun, iya. Mhm.